ครับ อยากจะให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยอะครับว่า อืม ณ ตอนที่เหมือนคุณน่ะโตเป็นผู้ใหญ่อะครับ คุณมีในเรื่องของการเริ่มเรียนรู้ หรือว่าเกี่ยวกับ อ่า การหาความรู้เรื่องทักษะใหม่ ๆ อะครับ ยังไงบ้างเหรอครับ?
อืม อ๋อ จริง ๆ แล้วอะครับ ถ้าจะพูดถึงการเรียนรู้ในตอนที่เราโตแล้วเนาะ จริง ๆ อะ พูดถึงไป ถ้า ถ้าเทียบกับตอนเด็กอะครับ มันค่อนข้างแตกต่างกันเลยเนาะ เหมือนว่าตอนเด็ก ๆ เนี่ยเราจะต้องแบบว่าให้คุณครูสอน ใช่ไหมครับ หรือว่ามีพี่เลี้ยง หรือว่ามีใครก็ตามที่แบบว่าคอยแนะนำเนาะ แต่ทีเนี้ยพอโตแล้วอะครับ พอเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอะ ไม่ว่าเราจะเริ่มเรียนรู้ อะไรอย่างเงี้ย ส่วนตัวเลยนะผมมองว่า ถ้าเราเป็นคนช่างสังเกต แล้วก็รู้จัก เอ่อ <tsk> รู้จักฝึกเอง หัดเอง เรียนรู้ด้วยตัวเองได้เนี่ย น่า น่าจะดีมากกว่าอะครับ อืม
อืม อา ครับ อืม ครับ อืม ครับ อ๋อ แล้วอย่างเงี้ย คือปกติฉัด อ่า คุณน่าจะแบบเรียน เรียนรู้ด้วยตัวเอง แล้วก็เหมือนพยายามเรียนรู้จาก อ่า เรื่องที่ อ่า คุณชอบ หรืออยากหาทักษะมาเสริมหม่ง อ่า ในตัวความรู้ของคุณ ณ ช่วงเวลานั้น ๆ ใช่ไหมครับ?
อืม อา ใช่เลยครับ ถ้ายกตัวอย่าง เอ่อ ถ้าเป็นอันแรกที่พอนึกออกเลยอะนะครับ ก็เช่น อย่างเรื่อง เอ่อ การไปฝึกว่ายน้ำอะนะครับ ก็คือ ถ้าเท้าความเลยเนี่ย ก็คือตอนเด็ก ๆ อะครับ เคยเรียนว่ายน้ำนะครับ แต่ว่า เอ่อ แบบมีครูสอนอะเนาะ แต่ว่าเราอะจมน้ำ อา ก็เลยกลายเป็นแบบว่ากลัวน้ำเนี่ยครับ ว่ายน้ำไม่เป็น แล้วก็กลัวน้ำ จนกระทั่งแบบว่าโตแล้วเนี่ยนะครับ ถึงว่า รู้สึกว่า เออ เราอยากจะเลิกกลัวน้ำแล้วนะ ก็เลยเริ่มลองไปหัดว่ายน้ำด้วยตัวเอง อะไรแบบเนี้ยครับ ซึ่งก็รู้สึกว่าได้ผลดีนะ เพราะว่าเราสามารถฝึกด้วยตัวเอง แล้วก็ว่ายได้ด้วยครับ แล้วก็หลังจากที่เคยกลัวน้ำมาก่อนเนี่ย ตอนเนี้ยก็ไม่กลัวน้ำแล้วครับ อืม
อ้อ อืม ครับ อา ครับ อือฮึ อ๋อ อืม อ๋อ เอ๊ะ อย่างเงี้ย คือคุณฝึกด้วยตัวเองอะ ก่อนที่คุณจะไป ไปที่สระแล้วลองว่ายอะครับ อ่า คุณมีไม หมายถึงว่า ในเรื่องของการหาความรู้ยังไงอะครับ? เพื่อให้แบบว่า เฮ้ย คุณไปถึงสระหรือว่า ณ ณ ตรงนั้นน่ะ แล้วคุณสามารถลองทำตามขั้นตอนไปได้อะครับ
อืม อา หือ ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ ก็คือแบบว่าเราเนี่ยก็แบบ เอ่อ เคยปิด ทั้งซื้อหนังสือมาอ่านด้วยนะครับ อ่านจนเราเข้าใจในสิ่งที่หนังสือเขาอยากจะสื่อแล้ว เราก็ เอ่อ ไปดูคลิปด้วย ตามแบบว่า Social media นะครับว่า การว่ายน้ำที่ดีอะควรจะเป็นยังไง อา แล้วก็ลองเอามาจินตนาการน่ะนะครับว่า น ถ้าในคลิปที่เขาสอน กับในหนังสือที่เราอ่านมา มันมีอันไหนที่ไปในทิศทางเดียวกันไหม แล้วเราก็แบบว่า เอ่อ ลองเอามาปรับดูอะครับว่า อันไหนจะเหมาะมากกว่าเรา กับเรา แล้วก็ลองไปฝึกจริงในสระเลยครับ อืม
อืม อืม อา ครับ อ๋อ ก็พอเห็นภาพเลยครับ ในเรื่องของ อา เวลา อ่า ตอนที่คุณพยายาม อ่า หาในเรื่องของ อ่า ขั้นตอน หรือว่าวิธีการว่ายน้ำที่ถูกต้องเนาะ เอ๊ะ แล้วอย่างเงี้ย พอหามาแล้วอะ อา คุณแบบไปลองที่หน้างานจริง ๆ อะ คุณ มีความ รู้สึกยังไงบ้าง? ก่อนที่คุณจะลองทำตามขั้นตอนนั้น ๆ น่ะครับ
อา อืม ครับ อา แรก ๆ อะนะครับ ก็จะรู้สึกกลัว เพราะว่าด้วยความที่เราแบบเคยจมน้ำตอนเด็กเมื่อก่อน อะไรแบบเนี้ยเนาะ เราก็จะกลัวเลย แต่ว่าหลัง ๆ อะครับ เราก็พยายาม เอ่อ ปรับตัว แล้วก็ทีเนี้ยเราก็ไปเลือกสระที่แบบว่าความลึกไม่มาก คือเรายืนถึง อะไรแบบเนี้ยนะครับ แล้วก็ค่อย ๆ ไม่เกร็ง แล้วก็พยายามคิดอะครับ ทบทวนว่า สิ่งที่เราเรียนรู้จากคลิปวิดีโอบ้าง จากหนังสือบ้างเนี่ย เขาสอนยังไง ให้เริ่มต้นยังไง แล้วก็ เอ่อ ลองเริ่มทีละขั้นตอน ทีละขั้นตอนแบบว่าช้า ๆ ใจเย็น ๆ อะไรแบบเนี้ยอะครับ อืม
อา อืม แล้วอย่างเงี้ย อ่า คุณอาจจะทำตามวิธีไปแล้วแหละ มีบ้างไหมอะ? แบบว่า เอ๊ย ตอนที่คุณจะว่ายน้ำอะ เฮ้ย ทำแล้วนะ แต่เหมือนว่ามัน มันยังไม่ได้ผลน่ะ แล้วคุณมีวิธียังไงในการแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยอะครับ?
อืม <clears throat> อืม โอ้ จะบอกว่าแบบ ทุกขั้นตอนทุกสเต็ปเลยนะครับ ที่แบบว่าทำไปนิดหนึ่งแล้ว ก็รู้สึกว่า เอ๊ะ! มัน ทำไมมันทำไม่ได้นะ? เอ๊ะ! ทำไมไม่เห็นเหมือนในแบบ ในคลิปบอก หนังสือเขียนเลย อะไรอย่างเงี้ย อย่างเช่น ตอนแรกเนี่ยนะครับ เขาก็แบบว่า เอ่อ จะให้เราอะฝึกลอยตัวในน้ำ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ แบบว่าท่าปลาดาว ท่าแมงกะพรุน อะไรแบบเนี้ยนะครับ เราก็ลองทำ เออ แล้วก็ แต่ว่าอันเนี้ยพอทำได้ แต่ว่าต่อไปเนี่ย เขาให้มีการแบบว่าจับโฟมว่ายน้ำอะครับ แล้วก็ตีขา อะไรแบบเนี้ย เอ๊ะ! ทำไมเราทำไม่ได้ ทำไมเราไป ทำไมเราตีขา แล้วแบบมันไม่ได้เดินหน้า เหมือนที่ในคลิปเขาทำให้ดูเลย อะไรแบบเนี้ยครับ ทีเนี้ยเราก็มีการแก้ไขโดยการ สิ่งที่เราว่าสำคัญที่สุดเลยอะ เราจะต้อง เอ่อ สังเกตตัวเองครับ แล้วก็รู้ตัวเองว่า ตอนเนี้ยขาเราเป็นยังไง เหมือนตอนที่ในคลิปบอกไหม เอ่อ มันมีลักษณะเหมือนตอนที่แบบว่า ในหนังสือเขาได้อธิบายไว้หรือเปล่า อะไรแบบเนี้ย แบบว่าไม่ต้องเข้าข้างตัวเองนะครับ ให้แบบว่าลองจินตนาการว่า ตอนเนี้ยขาแล้วเป็นแบบไหน อา แล้วก็ค่อย ๆ ปรับ แล้วก็พยายามรู้สึกตัวเองอยู่เรื่อย ๆ อะครับว่า มีตรงนี้พลาดไหม จัดระเบียบร่างกายพลาดไหม มันถึงแบบไม่เป็นเหมือนในคลิป อะไรแบบเนี้ยอะครับ ก็ค่อย ๆ ปรับไปครับ อืม
อืม อือฮึ ผัก อืม อา ครับ อือฮึ อืม อะฮะ ครับ อืม โอ้ ก็ถือว่าค่อนข้างละเอียดเลยนะครับ สำหรับ อ่า อ่า เรื่องที่แชร์ให้ฟังอะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการว่ายน้ำอะ คือ อ่า อันดับแรกเลยอะ คือคุณน่ะพยายามอาจจะเหมือน ปลดล็อกความกลัวเนาะในวัยเด็ก ก็คือพยายามอยากที่จะเป็นคนที่ว่ายน้ำได้ ก็เหมือน เออ ไปหาความรู้จาก อ่า หนังสือ หรือว่าคลิปการสอน หรือเป็นช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เนี่ย แต่คือ พอมาลองแล้วอะ คือจากที่ฟังอะแต่ละวิธีอะมันก็ อ่า เหมือนไม่ได้ว่า ทำเลยแล้วได้ผลหรอก มันก็ยังมีที่ยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแหละ แต่คุณก็ยังมีเหมือนแบบ เออ สังเกต หรือว่าเรียนรู้จาก อ่า เขาเรียกว่า เหมือนพฤติกรรมการทำของตัวเองแล้ว เฮ้ย ว่าจุดไหนอะมัน มันไม่เหมือน แล้วก็พยายามปรับตัว จนเหมือนคุณสามารถว่ายน้ำได้อะครับ อืม แล้ว อย่างเงี้ย คือตอนที่หุ่นว่ายได้อะ เออ คุณมีความรู้สึกยังไงอะครับ?
อืม อา อืม อา ใช่เลยครับ อืม โอ้ จริง ๆ พอว่ายได้นะครับ ก็รู้สึกแบบว่าเหมือนแบบ แบบที่เราเคยกลัวน้ำมา 10 กว่าปีจนโตเนี่ยนะครับ เหมือนแบบว่า โอ้โฮ! อุ๊ย! เราก็เก่งนะเนี่ย อะไรแบบเนี้ยอะครับ คือเมื่อก่อนน่ะจะรู้สึกว่า ตัวเองอะมีทักษะในด้านกีฬาแย่มากเลยนะครับ ทั้งแบบว่าว่ายน้ำก็ไม่เป็น วิ่งไกล ๆ ก็แบบเหนื่อย อะไรแบบเนี้ย แต่พอเรา พอว่ายน้ำได้อะครับ อาจจะแบบช่วงแรก ๆ อาจจะไม่ได้ระยะไกลนะครับ ก็คือทางสั้น ๆ แต่ว่าเรารู้สึกว่า เออ เราไม่จมน้ำแล้วเนี่ย ต่อไปถ้าแบบเวลาเราไปเดินใกล้ ๆ สระน้ำเราก็ไม่ต้องกลัวแล้ว เรารู้สึกเหมือนภูมิใจในตัวเองอะครับ อืม ผมจะ แล้วก็รู้สึกมีแรงบันดาลใจด้วยนะ ที่ว่าจะแบบทำอะไรในสิ่งอื่น ๆ ต่อไปในชีวิตได้ อย่างเงี้ยอะครับ อืม
อืม อะฮะ อืม อืม อืม อะฮะ ครับ อ๋อ อุ๊ย ถือว่าเป็น อ่า เรื่องราวที่ อ่า ผมฟังแล้ว ก็ ยังค่อนข้างประทับใจเลยเนาะ จากที่คุณพูดอะครับ เอ๊ะ แล้วอย่างเงี้ย อ่า คุณพอจะมี อ่า เรื่องราวเกี่ยวกับ อ่า ทักษะที่คุณได้มาเรียนรู้ใน อ่า ตอนที่คุณโตขึ้นมาอีกบ้างไหมอะครับ?
อือ มี มีครับ อย่างเช่น เอ่อ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ อะไรแบบเนี้ยครับ คือจริง ๆ แล้วเราก็อาจจะแบบเหมือนกับคนส่วนใหญ่เนาะ ที่แบบคนไทยในประเทศเนี่ย ก็เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็ก ใช่ไหมครับ? แต่ว่าก็พูดไม่ได้ อะไร แบบ เนี้ยเนาะ ก็คือไม่กล้าพูด แต่ทีเนี้ยครับมันจะมีช่วงที่แบบว่า จุดเปลี่ยนน่ะครับ คือบางทีเราต้องไปทำงาน แล้วมันจำเป็นต้องใช้จริง ๆ อะเนาะ เราก็เลยแบบว่า อะ ที่ผ่านมาอะ เราเรียนในโรงเรียน เราก็แบบไม่ค่อยได้ เราลองเรียนด้วยตัวเองบ้างดีไหม? อะไรแบบเนี้ย ก็คือแบบเรียนแบบ <tsk> แบบพยายามด้วยตัวเองดู อะไรแบบเนี้ยครับ ก็ลอง ก็มีการฝึกทั้งแบบว่า เอ่อ พยายามให้ตัวเองรับสื่อต่างประเทศเยอะ ๆ อะนะครับ ในแต่ละวันน่ะ ถ้ามีอะไรที่เป็นสื่อต่างประเทศ เราก็จะเลือกเป็นสื่อต่างประเทศเลย ก็พยายามจะไม่ดูข่าวไทย แล้วก็ เอ่อ พยายามเริ่มแบบว่า แชตหาเพื่อนคุยที่แบบว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษ อะไรแบบเนี้ยครับ ก็เรารู้สึกว่า อ๋อ แล้วก็ถึงขั้นแบบว่า ไปซื้อแบบหนังสือ grammar book อะนะครับ เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เอามานั่งอ่านเอง แบบตอนเด็ก ๆ คืออาจารย์สอน ใช่ไหมครับ? ไม่ค่อยจำ อันเนี้ยแบบลองเอามานั่งอ่านเองเลย เผื่อแบบว่า เราจะมีการตอบสนองดีกว่านั้น เผื่อเราจะเข้าใจ อะไรแบบเนี้ยครับ อืม
ครับ อือ ครับ อือ อืม อะฮะ อือ อ๋อ ก็เริ่มจากที่ ที่เป็นพื้นฐานเลยเนาะ เอ๊ะ แล้วอย่างเงี้ย พอคุณได้ลองทำวิธีต่าง ๆ แล้วอะ อ่า ในเรื่องของการที่จะฝึกให้คุณน่ะ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เนี่ย มันมีอะไรที่คุณรู้สึกว่า มันเป็นความยากบ้างไหมอะครับ? ใน ในช่วงที่คุณเริ่มไปแล้วอะครับ
อือ <clears throat> หือ อือ <coughs> <coughs> อา ถ้าเริ่มไปแล้วนะครับ ถ้าแบบว่า เรา เราเริ่มใหม่ ๆ เลยเราจะรู้สึกยากมากเลยนะครับ เพราะว่ามันก็เหมือนภาษาที่เราไม่เคยใช้อะเนาะ แค่แบบเขาสอนมาเปิดมาบทแรก อะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็งงแล้ว อะไรอย่างเงี้ย จะบอกว่า ช่วงที่ยากที่สุดอะครับเหมือนเป็นช่วงแรก อาจจะช่วง 3 เดือนแรก อะไรแบบเนี้ยครับ หลังจากนั้นเนี่ย ถ้าเราพอเริ่มจะเข้าใจ หรือว่าจับจุดอะไรบางอย่างได้แล้วนะครับ มันจะสามารถไปเองได้เรื่อย ๆ โดยที่แบบ เอ่อ ไม่ต้องพยายามมากนักอะครับ แต่ว่าช่วงแรก ๆ เนี่ย สองสาม เดือนแรกเนี่ยจะต้องพยายาม แล้วก็อย่าเพิ่งถอดใจไปก่อน อะไรแบบเนี้ยครับ แต่ว่าเราก็มองว่า อาจจะเพราะเป็นเราอะครับ เป็นคนค่อนข้างที่ เอ่อ ช่างสังเกต ก็เลยแบบว่า เอ่อ สามารถผ่านตรงนั้นมาได้ อะไรแบบเนี้ย อืม
อืม อือฮึ ครับ อืม อา ครับ อือฮึ อืม จอ อ่า เข้าใจเลยครับ เอ๊ะ! แล้วอย่างเงี้ย เออ ผมมองว่า ระยะเวลาสัก 2-3 เดือนน่ะ ก็ค่อนข้างไวเนาะ คือ บาง บางคนน่ะ หรือว่าบาง คลาส หรือ อ่า อย่างตัว อ่า ผมเองเนี่ยอาจจะยังต้องใช้ อ่า เวลามากกว่านี้เลยอะครับ อะไร คือทำให้คุณรู้สึก ว อะ เหมือนแบบใช้เวลาได้แบบน้อย แล้วก็ค่อนข้างรวดเร็วอะ คุณมีเรื่องของการแบบ เอ่อ จัดตารางเวลาหรือ อ่า เกี่ยวกับการเรียน อย่างเงี้ย แผนการเรียนน่ะ มี มีแบบเป็นแบบแผนเลยไหมอะครับ?
อ๋อ <clears throat> อืม น่าจะเป็นที่แบบว่าทำให้เรารู้สึกว่า มันได้ผลจริง ๆ อะนะครับ น่าจะเป็นแบบว่า เอ่อ มีการนำเอาความรู้ที่เขาสอนในแต่ละบทอะครับ มาประยุกต์ใช้ ใน ใน เอ่อ อาจจะใบ ใน 1 ประโยค อะไรแบบเนี้ย คือภาษาอังกฤษอะครับที่สอนในเมืองไทยส่วนใหญ่ ก็ เอ่อ เขาจะสอนเป็นเรื่อง ๆ ใช่ไหมครับ? สมมุติว่าเริ่มแรกก็อะ Part of Speech ใช่ไหม? ก็แบบอันนี้เป็น Noun อันนี้เป็น Verb อันนี้ Adjective อะไรแบบเนี้ยครับ ซึ่ง ถ้า ถ้า สอนแบบเนี้ย ถามว่าถ้ามีข้อสอบมาเราทำได้ไหม? ทำได้ แต่ว่าถ้ามีแบบบทสนทนาจริง ๆ หรือชาวต่างชาติมาคุยกับเรา เราอาจจะยังทำไม่ได้ อา พอเราเรียน Part of Speech เชะ เสร็จใช่ไหมครับ? คือเข้าใจ แต่ก็ทิ้ง เอาทิ้งไว้ตรงนั้นก่อน แล้วก็ไปเรียนอะไรนะ เอ่อ เกี่ยวกับเรื่อง Tense อะไรเงี้ยครับ การใช้ให้ถูก อะไรแบบเนี้ย แล้วก็เริ่มมาถึงเรื่องแบบว่าการแต่งประโยค ซึ่งภาษาอังกฤษมันเหมือนจะมีกฎบางอย่างอะครับที่มันมีความตายตัว แล้วตรงเนี้ยเราเหมือนพอเราจับจุดได้ประมาณหนึ่งอะครับ เราก็จะสามารถสร้างรูปประโยค อา รวม ถึง แบบว่าความรู้จาก Part of Speech ที่เราเรียนบทแรกอะ เอามาใส่ด้วย มันก็เลยกลายเป็นเหมือน ร เราคลิกอะไรบางอย่าง อะไรอย่างเงี้ย ใน ในเรื่อง ของภาษาอังกฤษอะครับ ก็เลยเหมือนว่า ทำให้เราอะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ อืม ในการสื่อสารอะครับ
อือฮึ อืม ครับ อืม ครับ อืม อืม อะฮะ ครับ อืม อืม โอ้โฮ ถือว่าวันนี้เป็นการ เอ่อ การทำที่ผมต้องบอกว่า การเรียนรู้ของคุณเนี่ย คือจากที่สื่อสารให้ผมฟังค่อนข้างละเอียดเลยนะ คือผมอะก็ต้องบอกว่า อะ โอเค ยังเป็น 1 คนที่ยังอ่อนภาษาอังกฤษเนาะ แต่ คือ คือจากที่ฟังอะ โอเค มันก็พอที่จะเห็นภาพแล้วแหละ ก็คือ 1 อะ ถ้าไม่ อ่า อาจจะต้องเป็นเรื่องของตัวกำลังใจของตัวเองแหละ ถ้ามัน ไม่ ไม่ท้ออะนะครับ มีความตั้งใจจริง ๆ อะ แล้วก็ อ่า วางแผนในเรื่องของ อ่า การเรียนที่มันเป็น อ่า ขั้นตอน หรือแบบแผนที่เรียนไว้จริง ๆ อะครับ มันก็น่าจะทำให้ อ่า ประสบสำเร็จ อ่า ความสำเร็จอะเนาะในเรื่องของ อ่า การเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยได้ค่อนข้างไว เอ๊ะ แล้วอย่างเงี้ย คือ พอคุณรู้สึกว่า เฮ้ย คุณเรียนรู้มาในระดับหนึ่งแล้ว คือคิดว่า เอ๊ย เราอะสามารถสื่อสารได้แล้ว หรือว่าเรียกได้ว่าเป็นการอัปเกรดตัวเองแล้วกันนะ จากเดิมที่ อ่า ไม่ ไม่รู้อะเนาะ มาเป็น อ่า เรียกได้ว่ารู้อะ อ่า คุณมีการแบบว่า เขาเรียกว่า เหมือน วัดตัวเองยังไงบ้างอะครับ? อย่างเช่น อ่า มีการลองพูดคุยกับชาวต่างชาติบ้างไหม? หรือเป็นการทดสอบตัวเองผ่านการ อ่า สอบต่าง ๆ เช่น อาจจะเป็นการสอบ TOEIC อะไรอย่างเงี้ยครับ?
อา เกี่ยว เกี่ยวเลยครับ อืม ครับ อืม ครับ อา อืม อา หือ ในส่วนของการสอบอะครับ เราอาจจะยังแบบ ไม่ ไม่เคยไปสอบเนาะ เพราะว่า เอ่อ อย่างที่แบบว่าในเรื่องที่เราต้องใช้จริง ๆ อะครับจะเป็นเรื่องงาน คือบางทีมันจะต้องมีการแบบว่าส่งเมล เอ่อ ตอบกลับ อะไรแบบเนี้ยครับ ซึ่งบางทีอะ บาง <tsk> บางภาคส่วน หรือบางแผนกที่เราจำเป็นต้องตอบกลับเนี่ย เขา มันจำเป็นต้องส่งเป็นภาษาอังกฤษอะนะครับ แล้วทีเนี้ยตอนแรก ๆ อะเรา เอ่อ ไม่มั่นใจที่จะทำเลย แต่ว่าหลัง ๆ หลังจากที่เรามาเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยเรา ก็เลยอะ ลองเอาความรู้ที่เราเรียนเนี่ย ลองเอามาใช้สิ ลองเอามาใช้ในชีวิตจริงสิ อะไรแบบเนี้ย ก็เลยแบบ อ่า มีการลองส่งเมลไปเลยครับ แต่ว่าก็พอผลตอบรับมา เราก็รู้สึกโอเคเลยนะครับ ก็คือทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็เข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะสื่ออะเนาะ แล้วเราก็สามารถอ่านเมลเขา แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เขาตอบกลับมาได้ อย่างเงี้ยครับ เราก็ถือว่าการสื่อสารอะ มันสมบูรณ์แล้ว ถึงแม้ว่าบางทีเรื่องไวยากรณ์เราอาจจะยังไม่ 100% อะครับ แต่ว่ามันสำเร็จในเรื่องความเข้าใจอะ แบบเนี้ยเราก็ถือว่า เราภูมิใจในตัวเอง แล้วก็ถือว่าโอเค แล้วก็ภูมิใจมาก ๆ แล้วครับ อืม
อืม ครับ อืม อือฮึ อืม อืม อืม โอ้โฮ อันนี้นี่ฟังแค่ 2 เรื่องนะ ก็ยังรู้สึกว่า เอ๊ย อินไปตามกับเรื่องที่ เอ่อ คุณเล่าให้ฟังเลยอะ ก็จริง ๆ อะเนาะ <chuckles> อาจจะ อ่า อยู่ที่ทักษะที่เราจะเรียนแหละ การเริ่มต้นน่ะ อ่า อาจจะไม่ได้เหมือนกันหรอกในแต่ละทักษะ แต่ว่า อ่า มันก็อยู่ที่ อ่า การวางแผนในการเรียนของเราอะเนาะครับ ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบ อ้อ มาแชร์ในเรื่องของ อ่า ขั้นตอนการเรียนรู้ของคุณเนาะว่า เออ เป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวไว้มีโอกาสเรา อ่า มาคุยกันใหม่นะครับผม
โอ้โฮ ขอบคุณมากเลย อา อืม ใช่แล้วครับ อา ได้ครับ ยินดีมาก ๆ เลยครับ วันนี้ก็สนุกมาก ๆ เลยครับ ขอบคุณครับ
ครับ